Talagang 'yung hmm, mhm.
So, from the scratch talaga, 'yun 'yung alam ko na very traditional. 'Tsaka meron pang isa, ang pinaka pinag-mamalaki talaga ng pamilya namin na naipapasa na on every generation na pagkain, hindi 'to hindi kasi ito lagi nawawala, every occasion, mga malalaking okasyon, kalderetang baka.
Na ano? Mm. Oh.
'Yung kaya special 'yung kalderetang baka namin kasi niluluto siya 5 hours. Gano'n siya katagal, ah, lutuin. Yes and and mind you, 'yung karne, hindi siya pinapalambot gamit 'yung pressure cooker, 'yung gamit 'yung
Para malambot. Pero oo. Mm, mm. Talagang slow slow parang low fire gano'n?
ang gamit kahoy.
Kahoy, ah, may ibang oo.
Kahoy 'yung gamit very traditional, kasi kahoy, bakit kamo kahoy? Kasi, may smokey na lasa siya na nakakapagpaa nakakapag-padagdag sa baka. Tapos, siyempre pag kahoy, hindi puwedeng tantsado mo, kasi hindi mo naman ano eh, hindi mo kailangan mo bantayan 'yung apoy sa pag kahoy eh, kasi hindi mo, hindi naman katulad ng iba na nahihinaan mo, nalalakasan, pag kahoy kasi kailangang binabantayan kasi kapag nasunog 'yung baka, 'yun pala 'pag nasunog 'yung baka, lalasa siya sa buong laman. So, kailangan bantay mo 'yung apoy, slow, ah, slow cook lang. Pero after pero after nun, 2 to 3 hours 'yung pag-papakulo nun, ah. Tapos, ah, 'yung pag-gigisa pa mga gano'n hiwalay pa 'yun. Pero after mo kainin 'yun
Mm, 'yun 'yun tama, oo. Tama. Mm. Oo. Mm, mm. Tantsahan. <chuckles> Mapait na. Korek. Oo, slow cooking, oo. Ang tanong Hmm. Oo. Ang tanong ko Ah, wait lang, ang tanong ko, may liver spread?
Ay hindi liver spread, peanut butter.
Yung, ano, peanut butter 'yung pang ay.
Ginigiling din, hindi din kami bumibili ng ano, ng, peanut butter kaya matagal siyang, mabusisi siyang lutuin.
Nung oh 'yung Peanut oo.

Wow, inimagine ko tuloy, hmm, kaya nga sabi mo pag i-imagine mo.
Ganon. Hmm, masarap at tsaka ano pag kinain mo yung baka, hindi man sa pagbibiro or pagmamayabang, talagang parang nagmemelt yung laman ng baka sa dila mo, ganon, kasi slow cook siya, tas ang tagal niyang, um, pinalambot, pero special occasions lang yun hinahanda kasi hindi siya pwede ng ano, eh, lingguhan or araw-araw kasi ang tagal niyang lutuin, pero parang yun yung pinaka, um, <clicks tongue> yes, family recipe namin, oo, kalderetang baka, ayun, sobrang sarap kaya mm.
Oo, yon nga, oo, oo, ah, mm, wow. Nagutom tuloy ako. <chuckles> Oo, oo, oo. Family recipe, parang ganun na pinapasa talaga, hmm. Um, after mo, oh yeah, after mo, may pinagpasahan na ba, parang next ge may next generation na ba or hanggang sa inyo muna.
Ah, yung mga yung mga pinsan ko kasi alam na yung kalderetang baka, kumbaga nung nung, kasi nung nag-pandemic lang naman ako natutong natutong magluto, eh, 'di ba, parang ako nga pinakahuling natuto saming, ah, magpipinsan kung paano magluto, pero yung sa side ng mom ko naman, which is nandun naman yung mga kapatid ko pag umuuwi, kasi, ga broken family ka eh kasi ako, so parang dalawa yung province ko, so, ah, yung sa side ng dad ko na marurunong talagang magluto, yung sa side ng mom ko marunong naman magluto pero yung ano lang, yung maalam, maalam magluto, ganon, si mama, yung mga kapatid ko 'pag umuuwi ako
Mm. Mm. Magpipinsan. Hmm. Mm. Mhm, hindi kasing deep, oo.
yes, pag umuuwi ako sa probinsya namin, yung mga kapatid ko laging nagrerequest ng kalderetang baka, sabi ko, um, nung umuwi ako one time, tinuro ko na sa kanila para alam mo yun, pag nag-cre-crave sila kahit wala ako.
Ayon. Ah, yun yung best, oo.